Hello bà.
Hi, chào bạn, hổng biết ngày hôm nay của bạn làm sao rồi?
Ờ. À, sáng nay mình vừa có một giấc rất là ngon và sâu nên là bây giờ hiện tại mình cảm thấy rất là sảng khoái. Thì không biết, ơ, sáng nay của bạn như nào?
Ồ! À, bên mình thì nó đang ban ban đêm rồi, kiểu là, ờ, n sau sau một ngày làm việc thì mình thấy bên, kiểu, mình muốn coi mấy cái phim ảnh để relax á. Thì không biết là giống như bạn á thì, ờ, phim ảnh bây giờ thì bạn thấy nó có quá tập trung vào thương mại hơn là nghệ thuật không?
Ờ. Mình nghĩ, a, so với, gọi là, sự phát triển tr trong thế giới bây giờ ấy, thì mình nghĩ là phim ảnh hiện tại nó tập trung quá là nhiều vào mặt thương mại hơn là mặt nghệ thuật.
Ừm. Ừm. Ừm, mình
Kiểu, ờ, có một số hãng phim, ơ, hồi xưa mình rất thích xem như, kiểu, hãng phim Disney này, đó, hoặc là hãng phim, ơ, Twenty One, a, Century ấy, đó, thì thì mấy cái
À. Ờ, đúng, mấy cái hãng đó thì quá nổi tiếng, ừm.
Ừm, hồi hồi xưa, hồi bé mà mình xem mấy cái phim đấy ấy, là đoạn đầu phim nó sẽ có mấy cái đoạn intro ấy, đấy, và mình xem và mình sẽ nổi da gà luôn. Và mình sẽ biết ngay là phim này rất là hay, tại vì được mấy cái hãng phim lớn nó nó nó nó sản xuất ấy. Đó. Còn bây giờ thì mấy cái hãng phim mà mình vừa kể trên ấy, thì hằng năm thì sản xuất rất là nhiều phim, mà đa số những cái phim đấy thì xem nó rất là nhàm chán. Tại vì nó cực kỳ, gọi là, lặp đi lặp lại, khiến mình, kiểu, mới xem đoạn đầu mà mình đã biết được là diễn biến tiếp theo là sẽ xảy ra như nào ấy. Đó, thì
Ờ. Ồ! Ừm. Ừm, đúng. <laughs> Ừ, đúng. Ờ, thiệt, tại hồi xưa, giống như, mình hay coi mấy cái phim hoạt hình á, ờ, của Walt Disney, thì lúc đó thì họ làm thật sự rất là hay. Thì sau này cái họ cũng làm lại những cái bộ phim điện ảnh mà có diễn viên đóng mà dựa theo cái những cái phim hoạt hình đó. Ví dụ giống như là "Người Đẹp Và Quái Thú" nè, thì, ừm, cái mình thấy, ơ, cái cái phim đó thì hay nha, hoặc là "Cô bé Lọ Lem" cũng rất là hay. Nhưng mà tự nhiên cho tới gần đây thì mình thấy nó hơi mắc cười, đó là những cái vụ giống như là "Nàng Tiên Cá" hoặc là "Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn" thì mình không thấy hứng thú với hai bộ phim đó lắm.
Ừm. Ừm. Live action, đúng không? Đúng. Ờ, đúng. Đúng rồi, tức là cái bộ phim của Disney gần đây nó cứ, ơ, gọi là, kiểu, live action lại những cái bộ phim hoạt hình cũ, đúng không? Và, kiểu
Ừm, đúng rồi. Nhưng mà cái cách người ta chọn nhân vật nó cũng hơi mắc cười nữa. Kiểu, giống như người ta mô tả nàng Bạch Tuyết da tạ da trắng như tuyết, đúng hông? Còn cái này da đen thì mình cũng hổng biết làm sao luôn?
và nội dung của nó À! À! Ờ, đúng rồi, một cái nhức nhối nữa về phim ảnh, ờ, kiểu, hiện tại ấy là nó <laughs> nó thay đổi những cái nó, ờ, nực cười thật, kiểu, thay đổi theo cái quan điểm của Walt ấy. Chắc là chắc là bạn biết cái Walt là gì rồi, đúng không? Đấy, thế nên là thế nên là nó rất là rất là buồn cười từ cái khâu chọn nhân vật. Đấy.
<laughs> Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi.
Mình nghĩ là mình nghĩ cái việc mà thay đổi, ờ, Bạch Tuyết từ một nàng, à, Bạch Tuyết, kiểu, da trắng thành một cái nàng da tối màu hơn khiến cho, ơ, khiến cho, kiểu, gọi là, đục khoét tuổi thơ của mình ấy.
Ừ, đúng, chính xác. Rồi khi mà, kiểu, mọi người mọi người lên tiếng là "Tại sao là nó lại khác cái phiên bản gốc như vậy?" Tại vì thật ra thì trong truyện nó cũng miêu tả là "da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, à, môi đỏ như son." Cái cái người ta mới nói là "Ờ, không, Bạch Tuyết này á hả là không phải da không cần phải da trắng như tuyết. Tên là Bạch Tuyết là tại vì sinh ra vào mùa đông thôi." <laughs>
Đấy. Ừm. <laughs> Buồn cười đấy nhỉ? Ờ, mình nghĩ mình nghĩ giải thích đấy càng giải thích nó càng <laughs> nó càng đi vào đường cùng ấy. <laughs> Đấy, vậy thì, ờ ừm, ừm.
<hiccups> Ờ. <hiccups> <laughs> Ừm, như vậy thì bạn nghĩ là mấy cái nhà làm phim họ ưu tiên cái phim nó dễ bán hơn hay là, kiểu, theo theo chiều sâu hơn?
Đúng rồi. À, thì mình nghĩ là, <tsk> hiện tại thì bộ mấy cái bộ phim, ơ cái lý do mà họ làm ra những cái bộ phim mà nó thương mại hơn ấy để dễ có người xem hơn ấy, là mình nghĩ là do tệp phim à, cái tệp khách hàng chủ yếu, cái tệp người xem phim chủ yếu ấy thường là nói về nếu mà nếu mà nói về Disney á thì cái tệp xem chủ yếu là sẽ là những, ơ, ờ, tr trẻ con, những người trẻ con này, những đứa trẻ con này hoặc là những người lớn, kiểu, ờ, ờ, có cái, gọi là, kiểu, dễ kiểu, gọi là gì nhỉ? Ờ, dễ tính ấy. Đấy!
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. À, ờ. Đúng rồi, nhiều người, kiểu, họ họ coi họ không quá khắt khe. Kiểu, họ cứ coi để giải trí thôi, họ không quan tâm là nó có chiều sâu về mặt nội dung hay không.
Thế nên nà thế nên là Đúng rồi. Đúng rồi, họ cứ thế mà xem thôi. Thế nên là cái bên, ơ, sản xuất phim người ta cũng sẽ vì đồng tiền người ta cũng sẽ, kiểu, <smacks lips> nhai đi nhai lại kịch bản ấy, bởi vì họ biết chắc là thảm nào cũng sẽ có người người ta mua vé xem thôi, nên là quan trọng cái việc nội dung làm làm cái gì, đúng không? Đấy, hoặc hoặc là họ cũng không dám thử nghiệm những cái, a, nội dung cái nội dung, những cái kịch bản gốc mới. Kiểu, họ không dám mạo hiểm họ không dám mạo hiểm, à, gọi là, đánh mất cái tệp khách hàng, ờ, ổn định của họ ấy. Đấy, thì bạn có thấy thế không?
Ừm. Ừ, đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Có, có. Mình nghĩ là, kiểu, giống như là, họ muốn chọn các phương án an toàn thì họ nghĩ là, ờ, làm lại mấy cái bộ phim mà từ hoạt hình á, thì, ờ, cũng sẽ nhiều người xem rồi dẫn con nít đi xem, thì, kiểu là, sẽ cũng có doanh thu thôi. Chứ, ờ ừm.
Ừm.
Thì
Mình mình mình mình hiểu, mình hiểu.
ờ, thì không biết là, kiểu, bạn thấy là có cái bộ phim nào gần đây mà bạn thấy là nó vừa thương mại, nhưng mà nó cũng giữ được cái giá trị nghệ thuật không?
Ừm, để mà nói là vừa giữ thương mại vừa giữ gìn nghệ thuật thì mình nghĩ là có, nhưng mà nó theo kiểu số ít ấy. Thì không biết là gần đây bạn có, a, bạn có theo dõi mấy cái hãng phim, kiểu, độc lập hơn, như kiểu là, hãng phim A24 không?
Ừm. Ồ, không, cái này mình hổng biết, ừm. Nhưng mà sao bạn, bạn có thể chia sẻ thêm cho mình biết được hông?
Ờ. Ờ, thì vì mình mình theo dõi cái hãng phim này cũng rất là lâu rồi. Đó là hãng phim nước ngoài. Thì cái hãng phim này ấy, thì hồi xưa là họ làm cái hãng phim độc lập, cũng rất là ít vốn. Nhưng mà cái hồi đấy, là họ đã sản xuất ra những cái bộ phim nó nó mang nội dung và kịch bản gốc rất là hay, rất là đặc biệt, kiểu, nó khác nó khác lạ hơn so với cái bộ phim thương mại của Marvel, của Disney ấy. Đó, thì hồi đấy cái hồi mình hồi đấy mình xem mình rất là ấn tượng, và về sau là cứ mỗi một năm họ sản xuất, ơ, phim nào thì cũng sẽ cố gắng xem hết cái phim đấy. Đó, mặc dù là, kiểu, tần tần suất sản xuất phim của họ ít ấy, là do họ có ít vốn ấy, đấy. Và mấy cái bộ và sau đấy 2024 bây giờ à, 2025 bây giờ ấy, thì, ờ, những cái bộ phim của họ đã được cải thiện rất là nhiều bởi vì họ được, ờ, góp thêm vốn từ những cái công ty, ơ, ờ, doanh nghiệp khác ấy. Đó. Và có một cái có một, kiểu, bộ phim gần đây mình xem rất là ưng. Nó cũng nó mang mạnh ừm, nó cái bộ phim đấy nó vừa mang mạnh về tính nghệ thuật ấy, cũng cũng, ơ, cũng có doanh thu rất là cao. Bộ phim này nó tên là, ờ, từ để mình nhớ lại tên. Ờ.
Ừm. Ờ. Ồ! Ồ! Ừm. Ờ. Ừm. À. Ừm. Ồ. À, phim gì vậy bạn? Ờ. Ừm. Ồ. Ồ.
<laughs> Mình quên mất tên tiếng Việt rồi nhưng mà bộ phim đấy ấy ừ, mình kể qua nội dung, ờ, thì bộ phim đấy thì nó kể về, ờ, ờ, một cô diễn viên già ấy, kiểu, hết thời ấy, đấy. À, bộ phim ấy tên là bộ phim ấy tên là "Thần dược." Ôi, mình nhớ tên rồi! "Thần dược."
Ờ, kh không sao, <laughs> ừm. À. À, "Thần dược", ờ, t tên nghe cũng thấy hấp dẫn ghê! <laughs> Ư, cồng m
Ờ. Bộ phim đấy chiếu ở Việt Nam, bộ phim đấy chiếu Việt Nam đấy. Ừm.
À, OK, để có gì mình mình coi thử coi nó nó thương mại và nghệ thuật nó đang xen ở đâu. Với lại mình cũng thấy, ơ, cái bộ phim giống như "Búp bê Barbie" á thì thấy nó cũng vừa có tính thương mại và cũng có tính nghệ thuật, giống như nó cũng giúp châm biếm cái xã hội, rồi vai trò của giới tính, rồi cái cái phong cách thị giác nó độc đáo, nhưng mà nó vẫn giữ được, à, cái chiều sâu của cảm xúc ở trong phim. Thì ban đầu cái phim đó ra thì, kiểu, người ta cũng khá là tò mò.
Ừ hứ. Đúng. Tức là nó ừm.
Nhưng mà coi vô thì, ờ, người ta thấy, ừm, nó có nhiều cái châm biến khá là hay.
Ừm. Đúng rồi, mình mình thấy mình thấy cái điểm mạnh của phim "Barbie" là hình như phim đấy ban đầu là lập ra để bán đồ chơi, đúng không? Để bán búp bê, đúng không? Nhưng mà nhưng mà về sau hình như vì, ừm, về sau mình thấy là người ta cũng đầu tư sâu về mặt nội dung, cũng châm biếm về, à, về tính nam và nữ này. Và cái bộ mình mình thấy, a, cái cái "Barbie" đấy nó cũng, ơ, nó cũng gì nhỉ? Nó cũng, gọi là, đề cao cái tính, a, nữ quyền trong, a, trong xã hội ấy, đấy, nên là mình cũng rất là thinh thích thích cái, a, series "Barbie." Bạn bạn bạn đã xem cái bộ phim người thật "Barbie" đóng chưa?
Đúng rồi. Bán búp bê. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ờ, rồi bạn. Là cái cái bộ phim mình nói hồi nãy á, do Ryan Gosling gì đóng thì phải, ờ, năm 2023 đó, ờ, thì mình mình người là người người người thật đóng đó, thì mình thấy nó nó nó khá là hay. Tại lúc trước á thì mình chỉ biết đó Barbie là qua búp bê thôi, chứ thật sự là chưa à, với lại mình cũng có coi phim hoạt hình "Búp bê Barbie." Nhưng mà thấy khi mà nó xây dựng thành một cái bản điện ảnh người thật đóng thì đúng là nó khác hẳn.
Ồ! Ờ. Ờ, ờ, ô kê, ô kê. Ờ, ờ, mình À há. Ừm. Ờ, v Ừm, đấy. Đấy, mình nghĩ là b kiểu, bản hoạt hình với cả bản, à, phim ảnh, nó cũng rất là có cái nét riêng của nó, đúng không?
Ừm, đúng rồi. Thì hổng biết là theo bạn thì cái điều gì nó khiến một cái bộ phim nó thành công về mặt thương mại, mà lại cũng được đánh giá cao về mặt nghệ thuật?
Ừm. Ừm. Ừm, mình nghĩ, a, cái câu hỏi này cũng rất là hay.
Nó hơi <laughs> câu hỏi đó cũng khó đó.
Kiểu, những cái yếu tố ừm. Cũng khó đấy, cũng hay. Thì mình nghĩ ấy, thì thứ nhất là nhà làm phim họ phải, à, chú tâm đến, ơ, cái việc, gọi là, tạo ra một cái sự giải trí
Ừm.
nó thiên về hướng nghệ thuật, đó. Mình nghĩ là đầu tiên trước hết cũng phải để ý về mặt nghệ thuật trước, trước khi mà mình để ý đến mặt doanh thu. Đó, thì, ờ, có những cái bộ phim, ơ, mình thấy nó làm rất tốt về điều đấy như, kiểu, bạn có biết, ơm, Vương Gia Vệ không? Bạn có biết đạo diễn Vương Gia Vệ không? Đó, thì thì cái ông đấy cái ông đấy, ơ, tạo ra những cái bộ phim Hồng Kông rất là kinh điển. Mà hồi xưa ông ấy, ơ, kiểu, hồi xưa ông ấy là, kiểu, làm phim ấy, thì ông ấy, ơ, sẽ luôn luôn luôn luôn, gọi là, tạo ra cái cảnh trong đầu trước, luôn luôn, gọi là, vẽ ra những cái khung cảnh trước, rồi sau đấy mới bắt đầu, gọi là, xin vốn để, ờ, được làm phim, đấy. Và ông ấy cũng thì ông ấy, ông đạo diện này ông ấy cũng rất là tiết kiệm trong cái việc, gọi là, thuê diễn viên này, hay là tạo bối cảnh này, đấy. Thế nên là ừm, nhưng mà nhưng mà tiết kiệm là thế, nhưng mà ông ấy rất là rất là chú tâm vào cái việc, gọi là, màu sắc của phim, đó. Ồ, ừm, cái bộ phim mà mình thích nhất thích nhất ờ, bạn cứ kể đi.
Ừm. Ừm. À, biết. Biết, biết. À. A! À. Ừm. Ừm. Ờ À, ừm. Thì giống như mình Ờ, sao? À, không, giống như mình thấy, ờ, một cái bộ phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu cũng khá là ờ, cũng giống như là vừa cũng mang tính thương mại và mang tính nghệ thuật. Thì, ờ, mấy mấy cái bộ phim đó mình thấy là kịch bản cũng rất là sâu sắc. Nói chung là chủ đề thì nó mang cái chiều sâu rồi nó phản ánh những cái, ơ, hiện trạng xã hội thời bấy giờ. Rồi cộng thêm cái dàn diễn viên cũng sắc sảo giống như là Trương Tử Di thì đóng cũng rất là hay, nên mình thấy là khán giả cũng rất rất là mãn nhãn về cái bộ phim anh hùng hoặc là phim "Thần thoại" ừm, đúng rồi.
Ừm. Kiểu, cũng rất là đón nhận, đúng không? Ừm. Ờ, mình mình thì mình thì không hay xem mấy cái phim thần thoại lắm vì mình hay xem mấy cái bộ phim mà nó thiên về, ờ, tâm lý, cảm xúc, hoặc là lãng mạn nhiều hơn, đó. Thì, ờ, đấy, cái, ơ, mỗi một cái bộ phim mà đấy, mình nãy do mình nhắc đến Vương Vương Gia Vệ thì bây giờ mình mới nhớ lại một cái bộ phim mà nó, kiểu, cũng vừa thành công về mặt thương mại, vừa thành công về mặt nghệ thuật ấy. Thì đó chính là cái bộ phim, ờm, "Trùng Khánh Sơn Lâm", tên tiếng Anh của nó là "Chungking Express", đó. Thì bộ phim đó nó cái cách kể truyện nó cũng rất là hay, nó là kể chuyện, ờ, hai nhân vật nó chả liên quan gì đến nhau, nhưng mà mỗi một nhân vật thì nó đều có một cái diễn biến tình cảm có phần nào đó giống nhau, đó. Và và bộ phim đấy nó cũng nổi tiếng đến nỗi nó được coi là phim "thiêng". Bạn có hiểu bạn có hiểu phim phim phim "thiêng" là nó như nào không?
Ừm. Ừm. Ờ. À. Ồ. Không, không, mình chưa nghe cái tụm từ mới bao giờ. <laughs>
Ờ, thì phim "thiêng" là nó dành cho những cái bộ phim mà cổ hoặc là cụ các cụ, hoặc là phim hiện đại nhá, ờ nhưng mà nó rất là nó, kiểu, nó thu hút được rất là nhiều, gọi là, nhiều người xem, kiểu, trung thành ấy, nh nhiều người, kiểu, xem đi xem lại ấy. Đấy, thì thì nó gọi là phim "thiêng", đó, tức là bộ phim rất là rất là bất hủ. Đấy.
Ừm. À, h hiểu rồi. Ừm. Ừm. Với lại, kiểu, mình thấy một bộ phim mà thành công hay không thì nó cũng dựa khá là nhiều vào cái, a, chiến lược truyền thông khéo léo nữa, mà, kiểu, ờ, truyền thông nhiên mà, kiểu, không có quá lố. Như tại vì gần đây mình thấy Việt Nam mình cũng có 2 bộ phim ra cùng một lúc á, nhưng mà cũng khá là vấp phải dư luận là, ờ, phim nào bị truyền thông lố hoặc là bị seeding bẩn này nọ kia, thì mình thấy hai phim nó cứ đấu tố nhau thì cũng không hay lắm.
Đúng vậy, ma marketing. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, cũng có những cái đúng rồi, đúng rồi. Bạn bạn nói đi!
Thì Ừm. À, không, thì ý là mình nói là cái phim, ờ, Thám tử Kiên với lại Vòng tay nắng á, thì, ừm, mình phải
Ờ. Ô kê, mình mình mình hiểu, mình hiểu, kiểu, ờ, ờ, hai cái phim đấy thì cũng mình thấy là quảng cáo rầm rộ, đúng không? Kiểu, mình mình mình không hay xem phim Việt lắm ấy, nhưng mà mình cứ lướt Facebook là mình thấy kiểu seeding là phim này chấm được, ờ, 4/5 này, hay là phim kia chỉ có không không trên 5 thôi, đúng không? <laughs> Đấy.
Ừm. À. Yeah, đúng, đúng. Yeah, đúng. <laughs> Nên là, kiểu, ờ, cái seeding như vậy rồi làm cái người trong cuộc người ta phải đứng lên, người ta lên tiếng là nói là phải tới rạp để cảm nhận, chứ đừng có nghe theo người khác này nọ kia.
Mình thì, ừ ừm. Bây giờ bạn đã bao giờ bị, ờ, gọi là, trải qua trạng cảm giác là xem phim, ờ, treo đầu dê bán thịt chó chưa?
Ừm, có, có mấy cái bộ phim mà lúc mà mình nghe thì thấy quảng cáo rất là rầm rộ, nhưng mà, trời ơi, tới cái lúc mà vô coi xong rồi tới cái kết phim á, cái mình nói: "Ủa, kết rồi hả?!" Nó nó nó rất là làm mình bị tịch tắt hứng á. <laughs>
<laughs> Cảm cảm giác nó hụt hẫng kinh khủng, đúng không? Xong mình lại còn tiếc cái cái thời gian, cái tiền bạc mình bỏ ra mình xem bộ phim đấy. <laughs>
Yeah. Đúng rồi, chính xác luôn á. <laughs>
Ô kê. Ờ, mình cảm ơn bạn rất nhiều vì bạn đã chia sẻ cho mình nh kinh nghiệm và những cái trải nghiệm mà bạn đi xem phim nhá.
Ừm, mình cũng cám ơn bạn nha!